No, beh, in realtà, ehm, le capsule le capsule, proprio quelle della Nespresso, ehm, sono quelle che, ehm, sono più leggere rispetto a un caffè fatto con una moka. La moka, proprio, è principalmente solo caffè, mentre quelle capsule hanno sempre dentro comunque, ehm, una gradazione di caffeina comunque minore, altri, invece, hanno magari un po' di latte in polvere, quindi diciamo che, ehm, <smacks lips> sicuramente, sono meno forti rispetto ad una moka. Ecco, magari, se tu non volessi forse potresti trovare un compromesso in questo senso: che se tu non volessi rinunciare, appunto, alla tua quantità di caffè, ehm, magari, potresti provare a re a ridurre la caffeina dall'altra parte. Quindi questo vorrebbe dire: o ti prendi il caffè decaffeinato e potresti fartelo sempre con la moka, oppure l'altra opzione sarebbe magari quella di, ehm, usare quei caffè con le capsule e magari scegliere, appunto, una gradazione di, ehm, caffeina che sia meno forte, o magari anche i famosi caffè americani che sono un pochino più allungati. Cosa ne pensi?
Eh, guarda, questa è un'ottima cosa. Francamente, no non, ehm non sapevo, ecco, che i caffè con le cialdine, le macchine, tipo, mhmm, come si chiama, Nestlé, quel quelle robe lì, insomma, ehm
La Dolce Gusto, ehm la Dolce Gusto, quella, sì.
Sì, sì, in però, ge cioè, quelle quelle cialdine usa e getta, no, che che cioè, no non pensavo avessero, mhmm, insomma, addirittura diverse gradazioni di caffeina o che, addirittura, contenessero nelle cialde
Assolutamente sì. Anche la Nespresso, eh? Anche la Nespresso, proprio, quando vai nel lo nei loro negozi, ehm, su ogni scatola ci sono dei dei disegnini, dei chicchi di caffè che ti dicono da 1 a 10 quant'è forte in to in in quei termini e magari potre potrebbe essere una soluzione per te per evitare di bombardarti di caffeina, senza rinunciare, ovviamente, alla al piacere del tuo caffè.
Eh, sì, no, infatti Un tè forte. Eh, no, questa è una dritta pazzesca. Poi immagino ci siano anche le cialdine decaffeinate, no, per cui
Assolutamente sì. Per quelle ci sono anche, per esempio, la Senseo, se non ti piace tutto il discorso della plastica, eccetera, comunque le cialde della Ne della Nespresso e della Dolce Gusto vengono riciclate, puoi raccoglierle e portarle direttamente nei loro negozi e loro ci pensano a smaltirle. Se, invece, vuoi fare qualcosa per te, ci sono, addirittura, adesso anche delle macchine ch ehm, da caffè, una è o punto, è proprio della Dolce Gusto, l'altra è della Senseo, che fanno queste cialde che possono essere utilizzate come compost. Quindi tu, invece, di buttarle via nella spazzatura, le le puoi, per esempio, mettere nei tuoi vasi e quel caffè stesso può stimolare la crescita delle tue piante.

Eh, tu dici alternarli? Eh, in effetti, è un'ottima idea, dovrei iniziare veramente a prendere in considerazione la cosa, perché, alla fine, poi, insomma, le volte che ho bevuto il caffè senza caffeina, mhmm, usando la moka, ehm, forse un pochino, ecco, si sente la differenza, però, non è che sia così eclatante, per cui per cui, eh, dovrei, forse mh.
Eh, perché la moka è proprio forte, eh.
E è più forte, secondo te, dell'espresso?
Sì, è più forte del caffè, lì. Il caffè, comunque, della macchinetta viene diluito, eccetera, eccetera, mentre, il caffè, comunque, della moka, essendo comunque compresso, essendo comunque ehm, essendo comunque un caffè molto forte, soprattutto espresso, diciamo che è come se tu ti bevessi all'incirca, siamo a questo punto, siamo a, <lip trill> vogliamo dire, magari, 8-9 espressi al giorno se dobbiamo contare?
Eh, sì, cioè, se dovessimo dividere 'sta famosa caffettiera, che non ho ancora capito da quante persone è, seco se secondo me, sì.
Esa tre, quattro persone, 1 volta, tre, quattro persone a pranzo, più i caffè che ti prendi in giro, s cir circa una decina di espressi al giorno; è forse un po' tanta caffeina, eh.
Quella piccola, eh, sì. Un po' eccessivo, eh. Eh, sì. Ma, sai, io ho pensa
È un po' eccessivo, cioè, siamo già oltre le dosi da energy drink, che questo viene preso dagli atleti, quando stanno facendo attività, comunque, ad alta intensità.